Ờ, công nhận á nha, cái, cách này nó cũng khá là hay đó, đúng là khi mà mình về mình cứ xác định là mình sẽ học từ ba mình thôi nhưng mà mình không nghĩ là đúng là người nhà đôi khi nó chia sẻ lại khó hơn người ngoài á chứ. Nếu mà mình ra ngoài á ha, rồi mình đi làm cho người khác á thì nó lại sẽ có một cái giờ giấc rõ ràng để mà mình có thể làm theo, thì mình sẽ trở nên tự nhiên kỷ luật hơn nè rồi mình phải có trách nhiệm hơn, khiến mình phải, ờ, đạt được cái mục tiêu đó, chứ bây giờ cứ chờ đợi ba mình đúng thật sự là không biết tới lúc nào luôn á. Và như bạn chia sẻ, ờ, là phải chia nhỏ cái mục tiêu nè, cũng đúng, mình cứ nghĩ là làm là sẽ phải thành công chứ mà mình hông nghĩ là phải bắt đầu từ đâu hết. Ờ, bây giờ cứ chia nhỏ ra đi, học về cái thị trường trước thì nó cũng rất là hay mà mình đâu có cần phải đùng một phát là phải, ờ, biết nhiều được đâu, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, nói chung là cái việc học hành, đặc biệt là những cái học hành trong cái thị trường bất động sản thì lúc nào cũng khó khăn hết nên là cứ cố gắng, ưm, chia nhỏ cái mục tiêu ra rồi học dần dần thì mình nghĩ là bạn sẽ ổn thôi. Còn nếu như mà bạn vẫn muốn tìm cái sự hỗ trợ từ cha bạn thì bạn có thể là, ừm, nói chuyện với cha của bạn này, ờ, nói rõ là, ờ, con đang muốn làm cho bất động sản này thì con nhờ sự trợ giúp của cha hoặc là chủ động luôn. Ờ, chủ động là muốn học cái gì này, ờ, muốn học như thế nào thì chủ động có thể hỏi, ờ, có thể hỏi có thể chia sẻ cùng với cha, hoặc là ngoài chia sẻ với cha nếu mà cha không đồng ý thì có thể chia sẻ với mẹ này, hoặc là những cái người thân xung quanh để mọi người có thể thuyết thuyết phục cha của bạn rồi và giúp cho cha bạn thì có thể là mở lòng chia sẻ <chuckles> những cái, à, công việc đối với bạn hơn. Ừm. Nói chung là cái việc mà, ừm, ưm, có thể là do tính cách của cha bạn thôi, ừm, hơi khó khăn để chia sẻ thôi. Có thể là, ừm, ờ, kiểu, người ta gọi là, ờ, có công mài sắt có ngày nên kim mà, cứ nói thật là nhiều vào <chuckles> tác động thật là nhiều thì cũng sẽ ngày cha bạn mở lòng thôi.
Ừm, OK. Ừm. Ừm. À. Ừm. <laughs> Ừm, ừm. <laughs> Ờ.